Pues es muy curioso, de hecho, hasta me extraña, pues, que yo hubiese sido tan aficionado a la televisión de pequeño, porque ahora no me llama demasiado la atención. O sea, como te decía hacer, eh, hace rato, en mi adolescencia como que le fui perdiendo el interés y llegó un punto en el que incluso durante varios años no veía nada de televisión. O sea, fue algo muy extraño, fue algo muy radical, como yo creo que dejé de ver televisión como durante unos 5 o 6 años, casi toda mi preparatoria y como hasta la universidad, y no, no me llamaba la atención ya ver nada, ¿no? O sea, y me me parecía hasta Ajá, hasta me aburría. Y aparte de que me empecé a ocupar en otras cosas. Y después ya la retomé, ya cuando empezaron a salir algunos prole pro programas que sí me parecieron como graciosos, sobre todo algunas comedias y y al y programas que me empezaron a parecer interesantes, y empecé a retomar el ver la televisión y e y esa, pero de muy, de una manera muy moderada. Y hasta la fecha, aunque ya existen plataformas como de streaming, pues, como el como Netflix, etcétera, de todos modos, me quedó como esa, todavía como esa tendencia de de ser muy moderado. Aunque ya puedo escoger, pues, qué ver, aun así son soy muy moderado viendo la televisión.
Sí. Ujú. Wao, ¿tanto? Te aburriste. Sí, claro. Claro. Sí, diferente. Ujú, exacto. Claro, hoy en día es diferente, porque antes la programación te la tenías allí, pero ahora puedes escoger, es cierto. Y cuéntame acerca de tus hermanos, ¿ellos también se aburrieron de ver tanta televisión?
Exacto. Ujú. Pues no, resulta que ellos no. Ellos, hasta la fecha, sí son gente de los que tienen televisión por cable, o sea, que tienen su Internet y que en el paquete de Internet, pues, también les incluyen canales de televisión y, pues, ellos lo tienen contratado así, ¿no? Y ven mucha televisión y aparte de que tienen, pues, casi todas las plataformas streaming.
Mm, diferente. Sí. Ujú.
Y, pues, ven mucho mucha televisión por streaming, ¿no? De hecho, muchos de los temas que a veces tratamos en familia, pues, son de las nuevas series que han visto, ¿no? O de los programas que han salido. Y, pues, a mí me agarran un poco medio en curva, porque, pues, yo no estoy tan empapado, ¿no? De con de con la televisión actual.
Exacto. ¿Y cuando te preguntan? Mm.